Giysiler olarak kalıyor ama insanlar bence artık onda da bilinçlendiler. Artık her dönemde giyebilecekleri kıyafetleri tercih ediyorlar. Yani kumaşı kaliteli, dikişi kaliteli, içinde ı plastik yok. Hani, çöpe atamayacağın kıyafetleri tercih ediyorsun ve o senin o dolabında 10, ııı, 20 yıl kalıyor belki. Belki de artık torunlarına bırakıyorsun. Ama bir dönem vardı
Hıı. Hımm. Evet, yani hızlı moda ürünlerini değil, ııı, daha çok, ııı, sürdürülebilir ürünleri tercih ediyorlar insan.
Evet. Evet, evet bence öyle. Eskiden modası olan şeyler daha çabuk tüketiliyordu bence. Bence artık ha insanlar bunda da bilinçlendiler, bilinç sahibi oldular. Markalarda da var, böyle, hani, sürdürülebilirlik üzerine çalışan. Buradan da insanlar öğrenebiliyorlar. Benim dediğim gibi bireysel araştırma da yapabilirler ama daha yaşlı insanlara, yani bununla alakalı eğitim ya da kültürün içinde olmayan insanlar için artık s devletlerin n eee, teşvikinin olması gerekiyor. Reklamlar yapılabilir
Hı hı. Hı hı. Hı. Peki bu teşvik seninle, evet, yani, böyle, eee, daha teşvik edici şekilde mi? Yani, eee, nasıl diyeyim, daha pozitif anlamda mı yoksa tam tersine daha cezalandırıcı bir şekilde, kısıtlayıcı bir şekilde mi? Hangisi daha etkili olur sence?
Kesinlikle cezalandırıcı ol lu olmamalı. Bence, hani, şeyden başlaya l başlanabilir. Bazı hatta mahallelerde hâlâ görüyorum ben. Eee, cam konteynerları var. Bunlar artık bence her evin önünde olmalı. Plastikler, kağıtlar, kesinlikle bunların ayrıştırılması lazım. Bunları öğrenmeli insanlar. Yani, çöp atı atacağı kadar kolay olmalı. Kolay bir düzenleme olursa eğer insanlar plastiklerini dışarıya atmazlar. Evet, depozitalarını alabiliyorlarsa, paralarını iade alabiliyorlarsa insanlar plastikleri sokağa atmaz, denize atmaz ya da çevreyi onlar onlarla kirletmezler. Hep yanlarında çantalarına koyar.
Hı hı. Hıı. O zaman daha pozitif diyorsun. Hımm. O zaman ödüllendirici, politikaların daha faydalı olduğunu düşünüyorsun.
Tabii ki hemen çantasına koyar. Sonra onu biriktirir. Sonra onu nereye nereye geri nerede geri dönüştürebilecekse oraya götürür. Zaten mahalleler arasında eskiden bunu, eee, başka insanlar yapıyordu. İş olarak yapılıyordu. Şu anda emin değilim. Yine bence daha gelişmiş, daha eskisi gibi bir plastik yok etrafta kesinlikle ama yine de dediğim gibi eğer bu, hani, ödüllendirme şeklinde olursa herkes buna uyar. Sadece bilinçli ya da takip eden insanlar değil, herkes yapmaya başlar.
Evet. Hı hı.